<laughs>
Ini kecil begin untuk apa sih, kayak kayak kayak misalkan topinya atau apa gitu, aku kayak aduh kalau orang makai iya gitu kan heeh. Jadi, aku kadang suka ngerasa aduh ih ih dia beneran sesuatu yang yang bisa digunakan. Jadi gak di gak kebuang gitu loh, kan sayang jadi sampah juga kan itu, kayak gitu. Nah, itu yang kayak gitu aku kangenin yang paket-paket gitu dari temen-temen apa, kan kasih suasana tertentu kan?
Heeh. Oh, aksesoris gitu ya, Mbak, ya? Heeh. Benar, heeh. Waduh, iya juga ya? Mhm. Mhm. Benar benar benar. Malah ini sih Mbak, kemarin tuh waktu Natal ada 1 temen aku tuh yang, e ngirimin aku 1 boks dimsum. Banyak banget Kak dimsum apa, mentai gitu karena aku pribadi juga enggak habis ya makan dimsum itu, jadi ya aku ikut suguhin gitu kan, jadi siapa aja bisa makan gitu, adik-adik aku bisa makan, saudara-saudara aku bisa makan gitu kan, dan itu malah jadi makanan yang mereka mau gitu kan. Mereka tuh selalu minta itu ketika mereka datang ke rumah aku kayak, "Eee, Mbak, beli ini dimsum yang kemarin dimsum yang kemarin," sedangkan aku kan enggak pernah pulang nih iya, jadi aku tuh enak banget mana kan awalnya kan gratis langsung dapat yang gede, jadi waduh enak juga nih, gitu kan. Terus aku tuh sampai telepon teman aku kayak
Gitu. Hmm. Mhm. Tuh. Wah, keren banget. Heeh heeh. Heeh. Mhm. Mhm. Iya iya iya. Mesem jadinya udah itu mau heeh heeh, enak ya? Enak banget ya? Heeh heeh. Dia itu banyak di sana gitu kayak gitu-gitu, di sini enggak begitu untuk yang begitu-begitunya lah, kayak apalagi tujuannya ke makanan ya, kayak kue-kue gitu. Aduh kayak aku kangen banget gitu, kayak gitu-gitunya atau mesti bikin sendiri males, beli ya lumayan mahal gitu kan. Jadi aduh <clicks tongue> begitulah derita kita di luar gitu loh, Mbak. Jadi dinikmatin ya disana. <laughs> Kayak anas. Mmm.
Iya? Oh. Heeh, iya. Mmm. Iya iya iya. Mhm. <laughs> Iya juga ya, mhm, ya mungkin, eee, dengan cerita saya ini bisa sedikit mengobati kangen ya, Mbak, ya. Meskipun pasti juga ada keinginan buat, "Aduh kapan ya bisa pulang ya, bisa kayak gini lagi?" Gitu. Heeh, mhm.
Iya iya. Iya iya, bener bener bener. Nah, ini sekarang kalau peran anggota keluarga tadi kan bantuin pasangin pohon Natal ya kayak tadi, eee, kayak bilang, iya. Kalau di aku ya nggak pakai cokelat, anak-anak bantuin juga sih masangin hiasan Natal. Kita ada pohon Natal, karena aku zaman kecil itu nggak punya pohon Natal kan karena ayah aku kan beda beda kepercayaan, jadi kita nggak ada pohon Natal, gitu. Nah, semenjak di sini aku seneng aja suasananya, Mbak
Mhm? Iya, pasti. Mhm. Mhm? Iya. Mhm, mhm. Oke.

Mhm, gimana tuh, Mbak?
Pohon Natal tuh kayaknya gimana gitu, Kak. Ya suasananya syahdu terus kayak gimana sih ya, bener-bener eee, udah gitu kan mua musim dingin ya, cepet gelap gitu kan. Lampunya kelap-kelip kayak suasana tertentulah yang bikin aku tuh kayak, "Aduh." Mmm, mungkin aneh kalo untuk Mbaknya, beda mungkin aneh nih kedengeran ya aku kan ke eee, di itu kali jalan-jalan ke negara lain di sini. Suami aku kasih kejutan, jadi ada kayak konser gitu, konsernya itu di gedung gereja.
Mhm. Oh, iya. Mhm. Mhm. Jadi beda ya. Mhm. Mhm. Iya. Iya. Oh! Heeh, terus gimana Mbak, maksudnya tuh?
Wah. Suaranya dong, efeknya, itu bener-bener ke iya, terus bener-bener aku tuh sampai nangis! Nangis tuh bukan nangis-nangis sedih ya, maksudnya kek terharu kayak aduh itu bener-bener tersentuh banget ke dalam, ya indah banget gitu loh. Suami aku bilang, "Ini kok kamu ini ya" ya nggak nggak tau te apa, saya bilang, "terima kasih," gitu ya. Karena bener-bener bagus gitu loh suaranya, udah gitu kan ya puji-pujian, lagu-lagu gitulah. Eee, ya membawa suasana tuh kayaknya gimana banget gitu.
Heeh. Oh, menggema gitu ya. Mhm. Indah banget. Mhm. Mhm. Mhm. Iya iya iya iya. Heeh. Bener bener bener. Aduh tapi emang ya, Mbak, ya aku juga mungkin karena dulu aku lama sekolah di sekolah Katolik ya, jadi seti sedikit banyak tuh agak nggak asing gitu kan sama, eee, konse bukan konser ya mungkin, eee, seperti choir, seperti paduan suara di gereja Katolik itu kan, aduh minim minim sekali nih pakai pengeras suara, pakai sound sound effect, itu kan sangat, eee, jarang ya Mbak, pakai kayak gitu. Itu bener-bener kelihatan yang, aduh, indah banget, suaranya jernih, lagu-lagunya liriknya juga indah banget gitu kan. Jadi sama kayak Mbak tadi tuh, kadang-kadang saya ngerasa, aduh mau nangis gitu kan dengernya.
Mhm. Mhm. Mhm mhm. Iya. Jarang jarang pake gitu. Iya. Iya. Heeh, kayaknya bener-bener gimana sih kalau kayak kayak gitu kan puji-pujian tuh kayaknya kayak ya nggak tahulah aku suka susah juga dikeluarkan dengan kata-kata ya. Pokoknya bener-bener sampai ke dalam hati aku tuh, ke jiwa aku tuh kayaknya dipegang gitu loh Mbak, le ka karena ya aku terus terang sekolah juga sekolah Katolik terus.
Mhm. Iya. Heeh. Waduh, iya iya iya. Mhm. Wah, iya iya iya.
Jadi terbiasalah gitu kan kayak acara ya misalkan tiap Natal, Paskah, terus setiap kali rutin yang setiap, eee, misalkan Minggu juga i itu juga kan ke rumah ibadah, kayak gitu ya. Terus nyanyi-nyanyi, nyanyi-nyanyi biasanya kan, juga kayak yang apa, koor kayak gitu-gitu. Jadi ya begitu dikasih kejutan seperti itu, itu sih hadiah yang yang termahal kalau aku bilang itu dari dia.
Mhm, iya. Mhm. Iya, heeh. Mhm. Mhm. Wow, iya iya iya iya.
Yang nggak terlupakan gitu. Aku bilang, "Aduh keren banget," gitu. Mmm?
Waduh tapi heeh. Bener bener bener. Tapi nih bisa dikatakan nih tradisi keluarga yang, eee, Mbak alami ketika ada acara keagamaan nih berubah ya Mbak, seiring berjalannya waktu kayak dulu kan ada anjangsana, ada kirim-kirim hadiah, terus kan sekarang di sana itu, eee, pasti beda banget dong kayak di Indo, ya kan?
Iya. Beda, heeh. Di sini ya lebih ke ke Kristianinya mungkin ya masa sa apa, saat Natal itu jadi lebih cenderung mereka kayak tukar kado.
Nah. Mhm.